Sim, com certeza. E eu sempre, com minha avó, aprendi muitas receitas ali. Então, eu tinha uma vontade, sabe, de ser cozinheiro.
Nossa, que legal! E para quem viaja, né, isso é ótimo, porque tem um contato com os estilos, os sabores também. Você era aberto a isso ou você tinha uma alimentação específica de pra uma sabor um gastro uma gastronomia?
Olha, eu sempre fui muito aberto pra tudo que é prato, né. Só que, assim, minha avó, ela veio da Itália, né, e ela foi fez parte, né, daqueles daquelas embarcações com italianos que chegaram ao Brasil e tudo. Então, ela tinha, assim, um paladar muito pra massas. Ela gostava muito de macarrão, gostava muito de lasanha, e ela fazia isso tudo caseiro, sabe. Então, assim
Uhum. Sim. Nossa. Sim.

Então, eu achei muito estranho, né, e foi daí que eu tive acesso ao cozinheiro. E eu, assim, né, eu sou falante, eu gosto de perguntar tudo, tudo mesmo. <chuckles>
Aham, é, deu para perceber que você é muito instruído, sociável, né. Isso é bom nesse ramo, você acha?
É, é. Olha, isso é muito bom, porque, assim, se você não conversa, você não adquire conhecimento. Então, eu cheguei para o cozinheiro lá, ele estava preparando um caldo, assim, com peixe, e aí eu fu eu fui e perguntei para ele, né, eu falei: "Olha, eu sei que a gente não se conhece, eh, parece estranho, né, eu chegar aqui e ficar perguntando as suas técnicas de cozinhar e tudo, só que poxa"
Aham. <chuckles> Mas é a vontade de aprender que você tinha, né?
Era, eu tinha uma vontade assim de de ensino, sabe, de buscar um conhecimento e tudo. E daí foi que, ele falou assim: "Vem cá, de onde você é?" Eu falei: "Olha, eu sou brasileiro, eu tô estudando, né, gastronomia, eu quero ser um cozinheiro de ponta, então, eu vejo que você tem técnicas aí que, realmente, tem algum segredo. Você poderia, eh, me ensinar ali, eh, alguma técnica? Porque", eu falei com ele, expliquei, falei: "Olha, no Espírito Santo, a moqueca capixaba é muito famosa", mostrei foto para ele, e tudo.
Nossa. É, é diferente. É porque sempre tem essa essa divisão, né, entre moqueca baiana, que é com dendê e moqueca capixaba, que é com leite de de coco, mas moqueca é somente capixaba, não, o resto é peixada. E eles levam numa boa isso de também ser aberto a aprender a cozinha de outras culturas?
É. Sim. Sim. É. Então, eu estava naquele momento ali mostrando pra ele pra cativar a atenção dele e falar: "Olha, eu não estou aqui pra roubar sua receita, eu também faço moqueca, eu tô querendo, aperfeiçoar e levar esse toque boliviano para o Espírito Santo".
Hã. Ah.
Então
E até também momentos como esses, que você pode parar e pensar: "Nossa, é pra isso que eu tô aqui", sabe, pra ter essa imersão cultural e gastronômica entre os 2 países, não acha?
Ah, com certeza. E, assim, você tem que estar disposto, né, a a ser cara de pau, digamos assim. <laughs>
Sim, não tem como. Ou você tem vergonha ou você consegue as coisa.
Ai. É, e aí eu fui e aí eu perguntei qual era o segredo e ele falou bem assim pra mim, ele falou: "Olha, é o seguinte, se você tá tão interessado assim em saber como eu cozinho, como eu faço a minha receita, eh, sábado é o dia que eu que eu tiro aqui de folga né, só que aí eu venho ajudar na limpeza do restaurante, né, e é pra eu fazer um extra". E, aí, eh, todo sábado de manhã ele ia pra limpar o restaurante, e aí
É. Nossa, olha só, ele tinha essa rotina bem diurna, cedo, chegando fazendo as coisas sem ninguém ainda?